ใช่ เลยค่ะ ต้องเตรียมให้ พร้อมอย่างมากเลยแหละค่ะ อืม ไม่งั้นก็มันจะหนาวมาก ๆ เกิน มันจะหนาว จ มากจนเกินไป แต่ว่า ถ้าเกิดว่า เอ่อ เดี๋ยวนี้ก็ยังมี เอ่อ ที่เขาให้เช่าเป็นชุดเสื้อหนาว กันหนาวแบบนี้ ก็น่าสนใจนะคะ ใช่ค่ะ เราจะได้ไม่ต้องซื้อ เพิ่ม เราก็ไม่ได้ใช้บ่อยถูกไหมคะ ก็ ไปเช่าเอา ก็ถือว่าเป็นอีก 1 ทางเลือกนะคะ ฮ ก็ เอ่อ เชื่อว่าฮาร์บินเนี่ยไม่ต้องเดิน ต้องใช้คำว่าไม่ต้องเดินทางเยอะ หมายถึง เวลาที่ไปถึงอะไม่ต้องเดิน เดินเท้า อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าแนะนำเป็นญี่ปุ่น อัน ญี่ปุ่นอันเนี้ยก็คือเดินเยอะ มาก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจีนเนี่ย ก็จะ อ่า มันเหมือนกับว่าเราไปเหมือนอยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะค่ะ ไม่ต้องเดินทาง ไปที่ไหนไกลอะค่ะ ค่ะ
อ อืม อืม ก็น่าสนใจค่ะ อือ อ๋อ เหรอคะ? ใช่ ๆ อ๋อ เหรอคะ? อืม อา ๆ เหรอคะ? อืม อ๋อ พอไปถึงก็แบบอยู่ใจกลางหมู่บ้านหิมะเลยใช่ไหมคะ ก็สามารถจับ หิมะ เล่นแถวนั้นได้เลยไม่ต้องเดินไกลเหรอคะ แล้วถ้าไป ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเมืองไหนเหรอคะถึงจะมีหิมะ แล้ว แล้ว เอ่อ ต้องเดินขึ้นเขาเหรอ ว คะ หรือว่ายังไงเอ่ย?
อยู่ตรงนั้น ใช่ ใช่เลยค่ะ คือญี่ปุ่นเนี่ย <chuckles> ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอะ ก็เดินทาง เดินเท้า เยอะมาก ๆ ไม่ อย่างงั้น ก็จะต้องไปกับทัวร์แหละค่ะ ถ้าเป็นญี่ปุ่น ก็แนะนำเป็น Hokkaido Sapporo หรือว่า เอ่อ Nagano ที่ใกล้ ๆ กับ โตเกียวอันนี้ ก็น่าสนใจที เดียว ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชื่นชอบอาหาร ญี่ปุ่น ก็แนะนำญี่ปุ่นนะคะ แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งไปกับ ทัวร์เองเนี่ย ก็อาจจะ งบอาจจะบานปลายนิดหนึ่งค่ะ อาจจะ สองหมื่น ปลาย ๆ ใกล้ ๆ 30,000 ได้ค่ะ สำหรับ เอ่อ 3 คืน 3 คืน 4 คืนค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะ ก็แล้วแต่ทัวร์ว่าเขาจัด ประมาณไหนค่ะ
เออ อืม ค่ะ อ๋อ อืม โอ้โฮ! โอ้โฮ! โอ้โฮ น่าจะเกินเนาะ เออ อืม

อ่า มีบินตรงนะคะ ที่ฮาร์บินน่ะค่ะ มีจากไทยไปฮาร์บิน มีค่ะ แต่ เอ่อ อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ อยากให้ไป หนาวมากเกินไป ก็ลองดู เอ่อ เขาเรียกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของจีนก็ได้ค่ะ ถ้าเกิด แต่ว่าอยากเล่นหิมะจริง ๆ ใช่ไหมคะ? เอ่อ ถ้า ก เอาแค่หิมะตกไม่ได้ ใช่ไหมคะ? ต้องแบบเป็นเหมือนแบบ
อะฮะ อืม ค่ะ โอ้ เอา เอาแค่หิมะตกก็ได้ค่ะ แค่แบบจับ ๆ หยิบ ๆ ก็ได้ <laughs> แค่ได้เห็นก็ได้ อะไรเงี้ย เออ เออ
อ๋อ <chuckles> อ๋อ ๆ ค่ะ ถ้าอย่างงั้นก็ต้อง เอ่อ ไปช่วง เนี่ยแหละค่ะ เอ่อ ปลายปีนี้ หรือไม่ก็ต้นมกรา ก็ อ่า มกราก็ยังได้อยู่นะคะ เอ่อ อาจจะลองดูเป็นแบบ อ่า เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง อะไรอย่างงี้ แบบก็ลองดูว่า มีหิมะตกไหม? ใช่ ใช่ค่ะ
อ๋อ อืม เหรอคะ? ก็ ก็มีเหมือนกันใช่ไหม? ฝน ก็มีหิมะตกเหมือนกันใช่ไหม? อ๋อ เซี่ยงไฮ้นี่ก็น่าสนใจนะคะ เป็นเมืองที่แบบว่า เนาะ เหมือนทันสมัยอะ มี ดูตึกใน ในรูปอะไร ต่าง ๆ นี่ก็ ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเนาะ เออ เออ คุณพ่ออาจจะชอบ เพราะว่าเหมือนคุณพ่อแบบว่า โตมากับ อะไร หนัง หนัง อะไร เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อะไรอย่างเงี้ย เออ อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน ต้องไป ต้อง ต้องปลายปีถึงต้นปีใช่ไหมคะ? ถึงจะมีหิมะแบบเนี้ย
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ก็ต้องเช็กดูตาม อ่า เขาเรียกว่า อ่า อากาศด้วยนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมี อ ลมกดอากาศ อ ร้อน หนาว อะไร อย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องดู ช่วงด้วยที่เราจะไปอะค่ะ เพราะว่าบางทีอาจ จะหิมะตกหนัก หรือว่าหิมะไม่ตก ก็ได้นะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ใช่ค่ะ ค่ะ
อ๋อ อืม อืม อือ ๆ เนาะ ค่ะ อืม เราก็ต้องแบบระ ถ้าจะไปก็ต้องเช็กดูอากาศล่วงหน้าว่า เออ มันจะ มี หิมะไหม? เพราะว่าถ้าตั้งใจไปดูหิมะ แล้วไม่มีหิมะนี่ อื้อฮือ ซวยเลย แต่ว่าฮาร์บินนี่คือมัน มันมีอยู่ตลอดเหรอคะ หรือยังไง? เออ
ใช่ค่ะ ค่ะ มีแน่นอนค่ะ ตลอด ตลอดทั้งปีค่ะ มีแน่นอนค่ะ ฮาร์บินมี แน่นอนค่ะ อ
โอ้โฮ งั้นถ้าแบบ เนาะ อยากดูหิมะอย่างจริง ๆ จัง ๆ หิมะเป็นกอง ๆ นี่คือต้องแบบฮาร์บินเลย ใช่ไหมคะ?
ต้องไปฮาร์บิน ใช่ค่ะ
อืม โอเค แล้วปกติเขาไปฮาร์บิน เขาไปทำอะไร? ก็คือแบบนอนที่ s resort เพื่อดูหิมะอย่างเดียวหรอคะ? หรือว่าเขามีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยไหมอะ? เขามีสกีไหมหรือไร? อ๋อ อืม ๆ
เขาก็จะมี ski resort นะคะ ก็ ก็เดี๋ยวนี้ แล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบให้ถ่ายภาพที่กำลังฮิตกันนะคะ ก็เหมือนแบบให้แต่งตัวเหมือนเป็นชาวฮาร์บิน แล้วก็เขาก็จะถ่ายรูปสวย ๆ ท่ามกลางหิมะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ อา อืม ๆ ๆ โอ้ อันนี้ก็น่าสนใจ
เขาก็จะมีแบบ อ่า แต่งหน้าให้ เป็นเหมือนแบบพี่สาวจีน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ถ่ายรูป ค่ะ
โอ้โฮ! อ๋อ ๆ ๆ